Ouais, ouh là!
Et donc heu, ouais, j'étais malade, heu, j'étais très, très malade. Mmh mh. J'étais pas bien du tout et je pense que j'ai dû le choper, tu vois, dans l'air, heu, là-bas.
Mmh. N ouais. Ouais c'est
Mmh.
je sais, c'est chiant les angines, je m'en rappelle, ça brûle, heu, j'ai plus le souvenir, mais ouais ç
Mmh. Ça brûle, tu peux plus manger. Heu, après des fois tu peux avoir des extinctions de voix. Une fois, j'en ai eu 1! <gasps> Oh là là.
Mmh, ouais. Je crois que j'ai le souvenir aussi, ouais.
Mmh. C'est c'est c'est horrible, hein, quand tu peux plus parler. Tu essaies de sortir un son et ça sort pas. Mmh.
Ouais. En plus ça tu sens que ça s heu, je j il y a un truc dans la gorge, que tu sens aussi, je me souviens, c'est loin mais ouais.
Ouais et tu as plein de glaires, aussi.
Mmh, oui ça, avec les angines, je crois que, ouais, ça vient beaucoup.
Mouais. Mmh mh. Là, tu es servi, hein.
Mmh. <chuckles> Ouais.
Donc voilà et donc espion, pourquoi, heu, tu as pas continué?
Heu, non, je peux pas commencer. Je dirais <laughs> non, j'aimais bien, heu heu, discret, tu tu observes des trucs comme ça. Non, sinon moi c'est acteur, j'aurais bien aimé faire, heu, acteur, ouais.
<laughs> Oui, c'est vrai. Ouais, bah, c'est po c'est toujours possible, hein.
Bah, j'ai ouais, bah, du coup, heu, j'ai fait modèle m modèle dans différents pays. Alors ça ça ça m'a plu par contre, parce que tu es ouais devant la caméra et tout. Bah, j'ai fait un peu YouTube aussi, du coup, heu, j'ai bien aimé, j'aime bien être devant la caméra et tout, heu
Mais c'est cool. Trop bien. Ah ouais. Ouais, bah trop bien. Ça, c'est c'est un des trucs principal, pour l'acteur, c'est cool.
Ouais. Ouais, ouais et heu
Et j'ai vu il y a un comment il s'appelle? Il y a un acteur qui propose une formation d'acteur.
Ah ouais.
Ouais et heu, il dit, heu: «Tu vas réussir». Donc heu, peut-être pour faire le pre premier pas?